Hımm. Eee, ben bireysel olarak gerçekten bu konuya özen gösteriyorum. Eee, hatta bu yeni çıkan ürünler var, böyle, eve geldiğimde elektriği direkt açmak yerine ya da gece uyurken, işte, lavaboya gideceksem, eee, yine ışık açmak yerine, eee, sensörlü, eee, şarj edilebilir, eee, böyle, magnetli, eee, lambalar var küçük. Bunları ben eve aldım. Evim de çok büyük değil gerçi, stüdyo ama, eee, b hatta aileme de aldım. Onların, böyle, geçiş alanlarına, özellikle yaşlılar için de çok yararlı bence. Eee, benim için de öyle. Mutfağa gidip su içeceğim, o anda ışığı yakıyor. Hem uyuyan kişiyi rahatsız etmiyor hem elektrik kullanmamış oluyorum. Hem aç kapa çünkü bir masraf her şeyden önce. Eee, ben bu anlamda bireysel olarak katkıda bulunduğumu düşünüyorum bu yöl bu yöntemle.
Hı hı. Hı hı. Evet. <gasps> <exhales> He. Süper. Hı hı. Hı hı. Evet. Bence de. Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı, hı hı. Tabii, tabii, tabii, tabii. Harika. Harika. Ya, aslında, hani, evde enerji tasarrufu, hani, artık sadece fatura düşürmekle de ilgili değil. Yani hem iklim değişikliğinin, eee, olduğu bir dönemde, eee, dediğin gibi bireysel fark yaratmak, eee, en kıymetli şeylerden biri oluyor. Eee, bir de basit alışkanlıklar da d anlattığın gibi uzun vadede, eee, çok faydalı hem doğaya hem bütçeye. Eee, peki sence günlük yaşamda farkında olmadan enerji, eee, israfına, eee, neden olduğumuz durumlar neler?
Hı hı. Kesinlikle. T evet. Hı hı. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Hı hı. Hayır, ben en çok şeye gıcık oluyorum. Eee, birçok insanda var bu. Bu gittiğim her yerde ama buna dikkat ediyorum. Eee, musluğu açık bırakmak, bir şey yaparken, yıkarken elini. Yani, e eee, o yüzden bu, ııı, sensörlü olanları d evet, doğru buluyorum, daha fazla açık kalmaması için. Ama ben hâlâ yeterli olduğunu düşünmüyorum o sistemin, eee, ve elimi yıkarken ya da başkası yıkarken alışveriş merkezinde bile hiç bakmadan, eğer öyle bir durum varsa gidip böyle parmağımla suyu kapatmışlığım çoktur. <chuckles> Aaa, yani, susuzluktan ölen, açlıktan ölen insanlar olduğunu düşünürsek dünyada, eee, b bu kadar, eee, şey olmamalıyız, üstten bakmamalıyız yani.
Hı hı. Nedir? A! Hı hı. Evet. Haklısın. Hı hı. <chuckles> Harika yapıyorsun, harika yapıyorsun. Evet. Doğru. Hı hı, hı hı. Aynen, aynen, bence de öyle. Eee, peki ımm çoğu insanın şimdi, hani, eee, sensörlü lamba konuştuk, onun dışında, işte, eee, d sensörlü sular ya da, işte, ak akan suyu engellemeyi konuştuk. Eee, peki sence ç çoğu insanın aklına gelmeyen ama aslında büyük fark yaratan bir küçük adım var mıdır?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Eee, bence var. Eee, ben kendim hayatımda bunu sürekli yapıyorum. Eee, ya, şe yani, "Tükettiğim oksijen kadar t eee, oksijen üretecek bitki besliyor muyum?" diye bu dengeyi sağlamaya çalışıyorum.
Hı hı, nedir? Hı hı. Hı hı.